Si je te jure, moi j'ai j'aurais parlé, j'aurais demandé, hein et c'est ce qu'ils m'ont dit. Je dis: «Mais ça n'a aucun sens». L'autre bout du monde. Ça a pas de sens.
<gasps> Mais, eux eux tu vois on parlais des masques l'autre fois. Eux, je crois qu'ils parlent ils portent tout le temps un masque. Parce qu'ils se sur-conditionnent, de manière à ce que les gens en face les apprécient. Donc en fait, heu, c'est pas c'est pas que c'est pas vraiment leur vraie personnalité, mais heu, c'est c'est en fait, c'est comme c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu c'est comme ça qu'ils qu'ils vivent. C'est ce qu'ils ont appris.
Mais chez eux, ça a du sens. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh.

Non, j'avoue, heu
C'est Hardcore. Je veux pas être timide. Mais quand tu quand tu vis ça, franchement moi ça m'a fait moi ça m'a fait apprécier la pudeur à la française, tu vois? De fou. Tu prends ton temps avec les gens, quand tu es prêt tu partages, heu, et voilà, il y pas de: «Tu es d'où, tu es machin, tu fais quoi?» voilà, Waouh.
Ah je te jure. En fait, c'est ça. En fait, c'est c'est c'est ça, c'est-à-dire que si les gens sont sympas avec toi, ben au moins, tu sais que c'est sincère quoi, que c'est pas, que c'est pas une façade, que c'est pas une manière de s'adapter. C'est juste qu'ils sont suffisamment à l'aise avec toi pour, heu, pour te le faire comprendre, qu'aux aux États-Unis, c'est pas du tout cette mentalité là. C'est que les gens sont toujours gentils quoi qu'il arrive, mais du coup, tu sais pas qui ils sont réellement derrière.
Mmh mh. C'est ça. Mmh mh. Non. C'est ça. Et le pire, c'est qu'ils ils font tout ça pour après créer un lien éphémère. Ça, je comprends pas.
Ah tu vois, c'est ouf.
Je veux dire si vous occupez tant d'énergie, au moins, créez un lien qui dure, en fait. Ils vont être tout tout ça pour un rien juste de de 6 à 7 au boulot, c'est tout.
Mmh. De passage, ouais.
Moi je me rappelle, il y avait une fille que j'étais devenue pote au travail, au bout de 2 jours, «Hey best friend!» «What?» «Hey bestie!» mais meuf. Elle dit aux gens: «Attendez, c'est ma meilleure amie» et je regardais comme ça moi
Mmh mh.
«meuf, c'est 15 jours qu'on» tu vois? C'est c'est fou.
Ah ouais d'accord. Après toi, tu as souvent affaire à des gens comme ça qui veulent s'accaparer, <laughs> qui veulent te posséder. <laughs> «Elle est à moi celle-ci, elle est à moi.» <laughs> C'est très fou, <laughs> mais waouh. <laughs>
Oui, oui, oui, oui. J'attire, heu, un humain spécial. <laughs> C'est clair, c'est trop vrai. <laughs> <laughs> Je te jure <laughs> je te jure, j'attire ce genre de gens, je suis fatigué de l'attirer.
<chuckles> Ouais, ouais, ouais, non mais je te comprends, <laughs> et lâchez moi.
Sauf que <laughs> c'est net. Je je n'ai qu'un souhait, la paix, c'est tout.
<laughs> L'apex <chuckles> c'est et oh, franchement.
C'est tout. Ouais non. Moi je pense que le pire c'est quand tu tu donnes tes émotions à quelqu'un, tu les partages. Non, moi quand j'étais plus jeune, je beaucoup avoir, beaucoup ces gens-là, je peux te le col des du collège, tu vois? Où heu, les gens ils sont en mode, oui je t'écoute, et dès qu'ils tu as fini fini de parler, ils se moquent de ce que tu tu as de leur dire.
Mmh mh. Mais j'avoue, heu, ouais.
Moi ça m'a trop appris ça, trop, trop appris, à ne plus rien dire, confiance, non méfiance totale de tout, tout le monde.
Parce qu'en gros quand tu parles, il se moque de toi.
Genre c'est ouais juste après est ce que c'était, dans quel contexte? C'était genre, heu: «Non mais tu peux me dire, c'est bon» et tu dis, et il se tourne: «Hey, elle a dit ça!» sauf, c'était des adultes, hein, souvent. C'était pas que des des des des jeunes insouciants, hein.
Ah ouais, non mais <gasps> ça, c'est n'importe quoi.
Donc c'était heu
Ça, c'est ça c'est un comportement fou.

Quelle est la phrase de
<laughs>
Alors, comment parles-tu des émotions avec les autres? Déjà, as-tu beaucoup d'émotions que tu ressens?
Alors, heu Heu, ouais, je pense, je ressens, heu, tout type d'émotions au quotidien. <laughs> Heu, après comment je comment j'en parle, bah déjà, j'en parle pas avec tout le monde, tu vois? Je peux <laughs> je peux pas dire: «Hey! je me sens comme ça, comme ça». Tu ima <laughs> Ah c'est clair. <laughs> Heu, je <laughs> mais il y a des gens comme ça, hein. On rigole, mais il y a des gens qui savent pas trop, heu, se contrôler. <laughs> Se prennent Ce qu'est né bah, en fait, déjà, avant de de parler de mes émotions, je prends le temps de les comprendre, tu vois? En fait, quand je commence à en parler, ça veut dire que j'ai déjà eu le recul sur mes propres émotions. Je suis pas quelqu'un qui réagit à chaud et si je ressens quelque chose qui est perturbant, bah je vais prendre le temps de me poser des questions: «OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça?», et tout? Et quand je commence à le verbaliser, c'est que déjà, j'aurais un peu analysé, heu, mes émotions, tu vois? Avant d'en parler et de demander, heu, peut-être l'avis de quelqu'un. En général, je fonctionne comme ça, parce que je veux d'abord savoir ce qui se passe avant de de déverser, heu, un peu sur les autres.
Mmh mh. <laughs> OK, c'est très précis. <laughs> Mmh mh. <laughs> La folle du bus <laughs> ça tue. Ah, bah oui. Se f oui, se freiner, se canaliser. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord.
Ouais.
Intéressant.
Et toi?
Bah, en fait moi, il y que mes proches qui savent ce que je ressente, tout simplement. Heu, je suis je suis pas habituée, je suis pas le genre à trop dire ce que je ressens, c'est c'est profond. Après, heu, si gens que je connais pas, il y aura sûrement un contexte et ce sera, bah, vite fait, p ça ça te plaît pas, oui, parce que un avis, tu vois? Ça me plaît pas? parce que c j'aime bien parce que et après si je dois commencer à dire ce que je ressens, c'est que je suis quand même depuis un petit moment ou alors c'est qu'il y a un truc précis, une connexion tu vois? Un truc et si
Ouais, pareil. Mmh mh. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Ouais, c'est pareil. Pour que je parle déjà de ce type d'émotion, heu, il faut que je me sente en confiance et je me sens pas que en confiance avec tout le monde. Donc c'est vraiment des gens proches, très, très proches, qui me connaissent et à qui, heu, je me sens avec qui je me sens bien.
Mmh mh. Mmh mh. C'est ça, Mmh mh.